Sou, sou também, só que ele consegue equilibrar, eu consigo equilibrar. Eu ele eu digo s eu digo para ele assim: "Olha, eu mando em você e você manda em mim." É a comunicação aí. <laughs> Para fazer ficar mais leve, eu digo: "Olha, eu mando em você, mas você também manda em mim." Então aí ele <laughs> Então, assim, a gente equilibra, porque quando eu quero controlar mui
Ah, é. Ah. Uhum. <chuckles> Essa é boa. É, é melhor. É. Aham. É verdade.
Tem coisas que eu não consigo controlar, tem coisas que passa por mim fácil, porque, quando se trata, por exemplo, de pro de um de uma programação, de viagem, isso é com meu marido, sabe. Ele só me compartilha, e para eu fazer acontecer ali, por exemplo, os roteiros, as coisas, programação de comida e tal. Nessa hora eu saio do controle, e ele é a pessoa certa para me ajudar, com isso. C você me falou agora, e quando ele é meu escudo, digo que ele é meu escudo, antes de vim alguma coisa para mim, passa por ele, sabe. Ele não deixa nem passar, se for alguma coisa ruim. É.
Uhum. Sim. Aham. Sim. Uhum. Aham. Verdade. Olha que legal. Ah, é legal. Então você consegue aí a de na descrição, você consegue fazer o papel ali, ser, às vezes, né, ser a esposa, a a é, a pessoa que que que precisa de, né, de de alguma ajuda, a pessoa que pode também ajudar, mas também que s né, se coloca é forte, mas também, né, tem uns momentos, né, de fragilidade.
Consigo. A pessoa aqui é controlada. <laughs> Sim. Eu não essa força, as pessoas até dizem para mim que eu sou que eu tenho, né, e eu acho que tem essa postura, né, de dessa f dessa dessa pessoa que controla, que segura a onda, que não não reclama, mas eu não sou tudo isso, eu digo sempre que é Deus mesmo, e tem os meus momentos de fragilizade fragilidade, o meu marido normalmente vê esses momentos de fragilidade, quem vê é ele, então ele sabe da minha vulnerabilidade, então as outras pessoas não verem, então assim
Uhum. Sim, sim. Aham. Verdade. É verdade, é por isso também, né, tem isso também, que con quem convive com você, né?
Uhum. Ah, mas que bom que você me entendeu, eh, me acolheu com as suas palavras, olha, muito obrigada, de fato eu vou tentar tirar esse controle das minhas mãos, <chuckles> não cabe mais a mim e seguir seu conselho.
Ah, entendi. Ah, foi muito gostoso, foi muito bom te ouvir. É, mas, calma, respiração, calma, vai dar certo.
Aí, vai que bom, muito obrigada, até mai